Je suis en train de me poser pas mal de questions parce que, hem, tu vois, j'ai lancé une activité, heu, il y a 1 an, hem et heu, je me retrouve, heu, on va dire un petit peu à essayer de réajuster un petit peu l'activité. Parce que ce que je fais jusqu'à présent n'est, à mon sens, pas assez rentable et là, heu, j'essaie de de mettre en place, heu, on va dire un produit, heu, assez particulier qui, heu, qui me permettrait d'être un peu plus rentable, de répondre à un besoin qui est quand même présent. Mais, heu, je sais pas si, heu, je fais bien, si, heu, il y a d'autres alternatives. Je suis pas vraiment sûre, finalement et hem, bah, je sais pas trop comment faire pour, heu, prendre une décision, pour, heu, arrêter de douter, heu et me lancer en fait, finalement. Donc je voulais un petit peu échanger avec toi par rapport à ça, heu, peut-être pour, heu, un petit peu être rassurée, heu, avoir des conseils, mais vraiment, heu, tu vois essayer de de trouver peut-être une solution quoi.
Et Ouais. Ouais, bien sûr, totalement. En vrai, je comprends, effectivement. Heu, ça va être l'occasion de d'échanger par rapport à ça et de voir un peu, heu, la direction que tu pourrais suivre. En tout cas, merci de te confier à moi. Est-ce que, heu, tu pourrais peut-être, heu, m'en dire un petit peu plus par rapport à ce nouveau produit, heu, que tu aimerais mettre en place. Enfin que tu n du coup, ne sais pas encore si tu aimerais mettre en place ou pas? Est-ce que, du coup, tu pourrais m'expliquer un petit peu, c'est quoi? Heu, comment tu vois les choses? Comment ça va fonctionner? Est-ce que, voilà, tu peux m'en parler un petit peu plus?
Mmh mh. Bien sûr. Bien sûr. Alors, heu, déjà, tu vois, hem, l'activité, c'est une activité qui est un peu nichée, parce que je commercialise donc des produits alimentaires pour, hem, heu, pour un peu tout le monde. Mais, si tu veux, la cible principale ce sont les ultramarins et heu, donc su sur le territoire donc, heu, métropolitain. On va dire qu'il y a très peu, heu, d'offres, heu, notamment en province et heu, beaucoup de demandes. Donc, tu vois, heu, je dirais que je suis quand même assez bien positionnée dans un 1er temps, heu, c'est plutôt positif. Pour autant, hem, aujourd'hui, c'est pas totalement rentable parce que les produits sont coûteux et heu, c'est difficile de les revendre à un prix qui soit entre guillemets «acceptable» par le client. Donc, là, j'essaie de lancer comme une sorte, heu, de box qui, en fait, heu, permettrait c'est une box avec des produits surgelés principalement, heu, de p des produits qu'on trouve vraiment pas trop et hem, en fait, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas parce que moi j'ai des contraintes de logistique, pour le coup. Hem, c'est un coût quand même assez, heu, assez particulier et en termes de, hem, de besoins, j'ai du mal à à me situer. Parce que pour faire une box, il faut quand même choisir les produits les plus, heu, on va dire, les plus, hem, les plus intéressants pour la majeure partie de ces clients-là et c'est là, où j'arrive pas à à à choisir, en fait, tu vois?
Ouais. D'accord. Ouais. D'accord. OK. En vrai, je je comprends bien. Juste, heu, est-ce que tu peux vraiment, on va dire, me confirmer que j'ai bien la bonne définition. Donc, là, toi, tu tu veux mettre en place, du coup, une box surgelée de produits, heu, que pourraient manger, en fait, les personnes qui sont dans des territoires ultramarins, heu, qui, en gros, veut dire que ce sont des territoires français qui sont, heu, éloignés de la métropole, c'est ça?
Mmh mh. C'est un peu ça. Le la seule différence, c'est qu'elles sont originaires donc de ces territoires-là et qu'elles vivent aujourd'hui, heu, en France hexagonale. Donc, heu, du coup, heu, bah pour la plupart d'entre elles, tu sais, il y a un besoin finalement, heu, d'attachement à à la à la culture, de aux aux racines, et cetera. Et c'est vrai que, heu, pour beaucoup, il y a une demande par rapport aux produits qu'ils ont l'habitude de consommer là-bas et qu'ils ne retrouvent pas ici.
Oui. OK.
Donc c'est plutôt des personnes qui se trouvent sur le territoire français.
D'accord. OK. Bah, en tout cas merci beaucoup pour, heu, la dévission et merci aussi de m'avoir précisé un petit peu le contexte. Alors ce qui va être possible, tu vas me dire ce que tu en penses mais, heu, déjà pour savoir un petit peu, heu, ce que les personnes voudraient, est-ce que tu pourrais pas faire un sondage? Je sais pas si tu as déjà de la clientèle actuellement, tu sais? Heu, mais faire un sondage du coup, heu, auprès des personnes justement tu sais? Heu, tu peux les appeler tu vois, pour leur dire: «Bah voilà, j'aimerais mettre un nouveau produit en place, je voulais juste avoir votre avis sur, heu, qu'est-ce que vous aimeriez bien, en tout cas, heu, retrouver dans une box, heu, de produits, bah, du coup, oui, qui concernent ce que vous pourriez manger en France?» heu, est-ce que tu penses que, on va dire faire un sondage, quelque part, heu, pour d'abord connaître les préférences, heu, des consommateurs, ça pourrait, t'être utile?
Ouais. Mmh mh. Totalement, totalement et heu, pour le coup, tu vois, ça me fait me rappeler qu'au lancement, heu, bah, avant même d'ailleurs le lancement, heu, j'avais mis en place un sondage et que, tu vois, déjà je pourrais me baser un petit peu sur ça. Faire une un 1er tri et après pourquoi pas affiner effectivement, heu, par, heu, mmh, peut-être, oui des appels ou d'autres choses, ouais, mmh. C'est une très bonne idée ça.
Ah ouais. Ah trop bien! Mais c'est vrai qu'effectivement comme tu comme tu l'as dit, heu, si tu avais déjà eu, heu, on va dire, heu, des sondages avec, heu, du coup des personnes, heu, qui, heu, avaient déjà répondu et cetera par rapport à ça, c'est vrai que ça pourrait être bien, heu, potentiellement tu vois, de reprendre ce sondage-là et d'avoir, heu, on va dire genre, heu, déjà un 1er retour à faire aux clients tu vois? C'est-à-dire, heu, par exemple, si dans le sondage, oui, il sait c'est quel produit, heu, il voulait et cetera, le 1er sondage que tu avais fait, tu sais? Heu, c'est l'occasion de peut-être déjà faire un 1er tri, comme tu le disais, avec, heu, du coup des idées de box que tu pourrais faire. Et dans ces cas-là, quand tu appellerais des personnes, tu pourrais être force de proposition en disant: «Bah voilà, j'ai ça comme idée. Est-ce que vous pensez que ça pouvait ça pourrait être bien et que ça pourrait potentiellement vous intéresser sur du long terme?»
Mmh mh. Oui. Mmh mh. Je comprends, ouais, pas forcément refaire, du coup, le même sondage mais du coup le le heu, questionner finalement le client sur quelque chose de plus de plus, heu, peaufiné. J'entends ce que tu me dis. Ouais, ouais, c'est c'est ça serait déjà un gain de temps, en plus, donc ça peut être vraiment très cool. Hem, je suis en train d'imaginer du coup la situation. Les sondages d'ailleurs, tu penses que, mmh, je peux les les faire par quel moyen? Parce que le téléphone, heu, je trouve ça quand même, hem, pas délicat, mais j'ai l'impression d'être, heu, tu sais, le prospecteur-là, qui appelle, heu, qui heu, qui qui dérange un petit peu, heu, une personne, heu, qui n'a pas envie d'être sollicitée. Hem, j'avais moi, au départ, fait mes sondages sur, hem, tu sais, les différents groupes Facebook, heu, qui sont un petit peu, là encore, spécialisés. Hem, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres moyens peut-être, de le le partager ce sondage?
Voila. Ouais. Mmh. En vrai, oui, je pense clairement que tu pourrais le faire, peut-être, par mail. C'est-à-dire que, hem, on va dire, s je sais pas si tu as réussi à récolter, du coup, les emails en 1er, heu, ouais? OK, donc, dans ces cas-là, vraiment, un peu comme de la newsletter, où tu vas le faire par mail, sauf que, heu, j'imagine que tu envoies pas non plus énormément de mails à chaque fois, à ces à ces e-mails là, donc, ça tombera pas dans leurs spams, c'est ça qui est déjà bien, heu, au moins, ça évite de les déranger à l'oral et ils répondent uniquement s'ils veulent. Donc, en soi, ça, c'est déjà bien. Si tu vois que tu as pas assez de retours, dans ces cas-là, peut-être, potentiellement, hem, faire un sondage sur les réseaux sociaux. Évidemment, la on va dire que les réponses que tu auras ne seront pas uniquement ciblées par les ultramarins, parce que tout le monde va pouvoir y répondre en soi, mais, ça te permettra, également, d'avoir l'avis, heu, des gens en général, quelque part et heu, ça, par contre, ça pourrait être bien pour toi à viser également, heu et ensuite, si vraiment tu vois que tu as toujours pas de r assez de retours et cetera, là, dans ces cas-là, malheureusement, il faudra un petit peu, heu, prospecter si, heu, si si c'est possible pour toi, évidemment, hein. T faut pas te forcer, mais si tu t'en sens capable, en toi et que tu es OK avec ça, prospecter, heu, allez, tu peux prendre peut-être 5 personnes, heu, à appeler, tu vois et comme ça, tu auras au moins l'avis de ces 5 personnes, qui pourra t'aider à, on va dire, ajuster, heu, la direction que tu vas prendre avec, heu, ce nouveau produit.
Ouais, je les ai aussi. Ouais. Mmh. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh. Mouais. OK. Mouais, ça peut être pas mal ça. J'aime bien l'idée de de faire des sondages sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, hem, ça m'ouvre d'autres portes, dans le sens où comme tu dis tout le monde a accès et en fait, heu, moi aujourd'hui ma communication elle était quand même assez ciblée sur, heu, donc les ultra-marins mais, heu, c'est, enfin, la clientèle potentielle, hem, n'est pas que que, heu, cette partie-là, heu, enfin, voilà, c'est pas que ce sont pas que ces personnes-là. Tu as toutes les les personnes qui sont déjà allées en vacances, heu, dans ces territoires-là, heu, entre autres en tout cas. Ceux qui aiment découvrir aussi, ceux qui connaissent aussi par rapport à, je sais pas, ne serait-ce un proche, heu, par rapport à ce qu'on en dit et heu, peut-être même tout simplement les curieux. Donc, heu, c'est vrai que, hem, ça me permettrait de me faire connaître, heu, davantage je dirais, de récolter en fait davantage de, heu, de données pour ma base, heu, client, on va dire. Donc ça peut être une très bonne alternative aussi pour le coup. J'aime bien cette idée-là. Donc, heu, oui.
Ouais, tellement. Franchement, ouais, ça pourrait vraiment être utile.
Mmh mh. Je pense que je vais tester ça pour le coup parce que, heu, je pense que c'est simple efficace, ça me demande pas non plus de, heu, tu sais de de de de de dépenses finalement donc, heu, ça peut être sympa. Je suis en train de réfléchir, voir un petit peu si, heu, il y a d'autres aspects qui me semblent un peu flous. Mmh, j'ai pas vraiment l'impression. Je pense que ça, ça m'aiderait déjà beaucoup surtout le 1er, heu, le 1er sondage que j'avais fait. Parce que même si, allez, les besoins peuvent évoluer, je pense que, heu, ça a pas trop bougé non plus, hein, donc, heu, c'est une bonne base.
Ouais. Heu, c'était il y a combien de temps du
C'était il y a un an.
Ah oui, donc effectivement, un an, c'est relativement proche, donc c'est vrai que ça pourrait vraiment être pertinent, en tout cas, de reprendre ce sondage-là.
Mhm. Mouais, ouais, donc je pense que je vais tester ça, heu, c'est une très bonne solution donc, heu, merci pour, heu, ton écoute déjà et et ton conseil.
Bah, avec grand plaisir, j'espère que ça t'aidera et que, justement, ce nouveau produit du coup répondra aux besoins de des consommateurs, heu, que tu cibles et également qui te permettra de fructifier ton activité. En tout cas, je te souhaite bon courage pour ça.